Привет. Слушай, у меня такой вопрос. А как ты думаешь, почему многие люди недовольны своей работой?
Привет. А я скажу. По этому поводу я вообще, честно, ска считаю, что большинство людей, вот если задуматься прям вот глубоко, вот, м, на нашей планете, я бы сказал, что, наверно, 90 %, э, недовольны, не рады, что ли, несчастливы, ам, тем, что они делают. Вот, вот скажи мне, вот 90 %, если я сказал, вот я перегибаю на твой
Да-да-да. Да. Ну я считаю, что это как бы адекватная цифра и тут же еще такой момент, если б была возможность не работать, люди бы не работали бы.
Не работали или занимались бы любимым?
Ну вот, я я честно могу сказать, я бы тоже не работала, если б была возможность. Ну я бы чем-то занималась, ну прям работой, чтобы называть это работой. Ам, я бы не хотела. <chuckles>
Да. Мгм. Ну, например, там, ты бы сказала бы, допустим, на 1 месте: "Я бы путешествовала". Ну вот, мне кажется, как бы человек.
Нет, э, да каждый бы человек нашел чем заниматься, да. Чем-то таким или, например, здесь же еще момент, какой в работе, мне кажется, э, что больше всего не нравится- там есть рамки, рамки времени, да, там ранние подъемы. М, не все любят ранние подъемы, рано вставать, для кого-то это очень тяжело.
Да. Да. Да. Не все, а, потом, если ты это делаешь изо дня в день, постоянно, вот эта рутина, н не хочется, да, не хочется. И тоже у большинства людей есть начальник, который, э, недоволен и выискивает эти нюансы, что ты так сделал плохо вот это, или это ты не доделал, или ты позвонил по телефону, э, там, я не знаю, клиенту
Одно и то же. Да, да, правда такой. Да, да, есть такое. Еще и коллектив, еще коллектив же есть тоже.
Конечно. Ну вот я говорю: клиенту позвонил, и начальнику кажется, что неправильно ты провёл разговор. Тут же масса
Да, не те слова, не те фразы, <chuckles> простите.
масса всего, да, ф появляется.
А начальник всегда может найти, как говорится, к чему придраться. Э.
Да. А, кстати, вот, вот у меня есть такое, м, м, такой опыт или, там, собственное мнение, что чем твоя работа более высокооплачиваемая, тем с тебя меньше спрашивают и меньше заглядывают в твою работу. И, наоборот, чем тебе платят совсем прямо вот мало, э, значит, с тебя спрашивают просто по полной программе.
Что какое, какое? Мгм. Не знаю, у меня так на работе не было. Чем больше, э, а, я там повышалась на работе, тем больше с меня спрашивали всегда. Да-да, еще накидывали, накидывали много всего. Ну то есть как только ты тебе квалификацию выше проходишь, сразу такие: "О!"
Всё равно спрашивали, да. Ну видишь, вот это я говорю Да.
Ну, понятно, я не директором была, наверно, если бы я была директором, может быть, <chuckles> всем было бы легче.
Ты бы всем раздавала всё, что накопилось, да?
Э, ой, не, директором тоже быть не нелегко. Я бы не хотела быть чьим-то директором, вообще ни в коей мере, вот иметь руков руководить людьми, мне кажется, это такая, как сказать, не <chuckles> не очень легкая работа, я бы назвала.
Мгм. Вот что не всякий может, да? А как, как ты считаешь, эм, вот если бы у тебя был бы баланс между работой и личной жизнью, это бы позитивно сказывалось в целом на работе?
Да, конечно! Я думаю, что да. Я думаю, да. Мне кажется ты бы и в принципе, если бы рабочий день был там короче, например, и ты бы отдых отдыхал больше, у тебя возможно, м, продуктивнее работа бы шла.
Да? Потому что Так. Мгм. А у тебя нету фиесты на работе?
Нету, нету, если только сама себе ее устрою.
То есть так. Так вот раз, и, там, о, 3 часа дня, и уже ты отдыхаешь, м, часок. Или 2.
Нет, нет, нету такого, нету. Я еще такой человек, всё-таки, сама по себе, м. Если у меня стоит план на работу, ну, я как бы работаю, как, можно сказать, на фрилансе сейчас и я выставляю сама себе план. Вот у меня стоит цель, да, мне нужно выполнить определенный объем работы. Я пока этот объем работы не сделаю, я не могу остановиться.
Так. Мгм. Ну у меня похожие условия.
У меня просто этот будет грузом сидеть на мне, например, и я н не могу в не смогу даже расслабиться. Мне вот надо.
Н-да, у меня похожие похоже мне нужно вот как бы, э, закончить, до точки закончить вот то, что я начал, какой-то проект, к примеру, да.
Да, либо и я себе сама какую-то цель выставила, сейчас я сделаю вот этих в 2 часа столько-то работы, а потом час там у меня на какие-то, там, промежуточные дела, может быть, еще какие-то там домашние с семьей, потом я еще 2 часа закладываю. И вот так вот, если я поставила цель, я буду к ней двигаться. Вот.
Мгм. Да. Да. Я тя прекрасно понимаю, прекрасно понимаю. И в общем-то ты права в том, что поставить цель или написать себе вот в тот же, там, ежедневник: сделать это, сделать это, сделать это. И всё. И ты уже шагаешь по этим шагам, вот пока ты их не закончил, значит, ты не выполнил, а, проект, там, этот дневной, допустим. В этом есть смысл.
Да. М, да. Ну, а смотри, вот так такой вопрос, вот, э, мы обсуждали разные, да, что люди всё-таки работают, там, 90 % на разных, на тех работах которые они не любят, но мне тоже так. Нет, мне кажется. Да.
Ну, вот м мне так кажется. И то, может быть, это я щадящий, э, это я щадящий привёл б э, процент.
Но, а что самое первостепенное, то, что вызывает недовольство- это всё-таки, вот зарплата будет на 1 месте стоять? Мне кажется, вот как будто бы, да, всё-таки. Ес
Вот хороший вопрос. А давай так, в сравнении, вот ты говоришь, зарплата, а я, например, говорю, что неинтерес к тому, что ты делаешь. То есть ты пошёл на это, потому что ты должен, э, заработать деньги, принести их домой, ну и это тебе позволяет жить. А в целом
Ну вот, смотри. Куча же, мне кажется, работ неинтересных, вот, которые, ну, они м не могут, в принципе, быть интересными. Но возьмем, допустим, человека, садовника, что может быть в этой работе интересно? Это физический труд? М.
Да. Ой, вот, вот не согласен я с тобой, вот неудачный пример. Э, ты можешь ли быть и ты можешь любить, э, ну, я так сказал, неудачно, я не имел в виду ничего дурного. Я имею в виду, что, на мой взгляд, вот если бы ты бы мне сказала бы кирпичи делать на заводе, мне всё понятно. Хороший, чёткий пример. Садовник, вот хочешь, скажи мне, нет, я не прав- это творческая работа. Ты высаживаешь цветы, у тебя на следующий день
Да, неудачный? <chuckles> Да-да-да, я поняла. Мгм. Ну, может быть, а если она сопряжена, там, допустим, ты з на жаре всё время находишься, целый день, а, а, в жарком
А может быть, ты в, э, умеренном климате. Почему-то это ты должен почему-то этого человека
Ну, а, ну, у меня вот есть пример, я вижу садовников, которые работают как раз таки всё время на жаре, а
Ты видишь как? Ты ему создаёшь плохие условия сразу же зачем-то. А если над ним машина с мороженым стоит с огромным зонтиком, он помес переместился правее?
<chuckles> Ой, с э, я сомневаюсь, я сомневаюсь, это как раз таки, да, момент того, что не всегда с созданы условия труда, атмосфера, да, чтоб человек мог работать в комфорте. Но, к сожалению, таких условий практически нигде нет.
<chuckles> Мгм. Ну ладно. Вот давай на секунду, давай на секундочку, вот знаешь, уберём, допустим, вот эти ужасные условия, которые ты сюда, <chuckles> прикрепила зачем-то. Просто человек, эм, у него, там, какой-то средняя полоса, нормальный климат, среднестатистический климат, вот, но он обожает работать с растениями.
Ужасно. Да, да, да. Мгм.
Значит, уже, уже это его любимая работа становится.
Ну та ну ну, это звучит уже по-другому, да, это звучит более привлекательно.
По-другому. Теперь, теперь вот, допустим, суббота, воскресенье он не работает, а с пятницы до воскресенья какие-то цветочки открылись. О ой, с пятницы до воскресенья, я хотел сказать, э: в пятницу он работал, а пришёл в следующий день, через 2 дня, в понедельник, и какие-то цветочки раскрылись, где-то веточка новая появилась, а где-то вообще цветы какие-то красные, жёлтые, голубые появились.
Ага. Ну, может быть, может быть, но здесь еще такой момент: если мы берем садовника, он всё-таки занимается физическим, в том числе, трудом. Вот. И здесь с сопряжено еще с тем, готов человек, ну а ему вообще комфортно-то физическим трудом заниматься или для него это в тягость и он работает только из-за хорошей зарплаты, например.
Представляешь? Совершенно верно! Да. Если так на это смотреть или если не брать идеальный мой вариант, а всё-таки взять более приближённый к, м, реалии, это то, что ты говоришь: идёт дождь, а ты- садовник, идёт снег, а ты- садовник, идёт э, палит солнце
Да-да-да. Да, да. Ураган, а ты садовник. <chuckles>
а ты по-прежнему это делаешь. Да. То, разумеется, он это делает из-за денег, потом он немного получает, мы знаем с тобой, это невы невысококвалифицированный труд. То есть, по идее, ты должен быть несчастлив на своей работе
Да, да, да, да. Да, так и есть. А ее нужно, нужно. Ну, вот, как бы, вот, у тебя есть возможность только вот садовником сейчас работать, по каким-то обстоятельствам. А, зачастую
а выполнять её денег ради. Мгм. Ну да, потому что не надо идти в институт, никуда, а тут раз и тебя уже взяли. То есть ты завтра говоришь
А иногда бывает, что ты можешь с образованием быть и с институтом, но, а, должность, ф на которую ты претендуешь, она может быть менее оплачиваемая. Зачастую же и такое бывает встречается.
Да. И и и так может быть или ты попал в какие-то условия, где, э, разрешение твоё на работу не работает, ты профессор, м, не знаю, допустим, доктор какой-то, но тебя никто не берёт. То есть нужно зарабатывать деньги.
Да, да. Да, да, так и есть, мне кажется, сейчас.
И ты идёшь вот на самые обычные, самые обычные физические, эм, ки какой-то труд, да.
Но, да, да, но и, в общем, м, вот я хотела такое вот мнение сказать, что: в общем, мне кажется, работ, в принципе, каких-то вот, ну, по мне, какие интересные работы- это когда человек чем-то увлеченно занимается, вот считается же- это интересная работа, она какая-то вот, там, нестандартная, например.
Пожалуйста. Мгм. Знаешь, я бы немножко Я понимаю, или тут Я понимаю, ты к чему клонишь, вот, типа, это должна быть творческая работа, но ведь не обязательно. Вот мой, например, пример, что человек работает на заводе и делает кирпичи. И вот здесь кто-то мог бы меня вот так вот, м, сказать: "Позвольте, вот я проработал на заводе, там, 39 лет, и я счастлив, и я доволен, и я люблю". Э, ну, разве нет? Разве это нереальная ситуация?
Как? Ага. Да, да. Мож не, ну, может быть такое, мне кажется, для человека, для которого важно, например, вот эта размеренность, четкие, э, структуры и порядок, где там нет каких-то многозадачностей, у тебя есть задача, там, настроить станок, проверять его и просто следить весь день монотонно за
Просто в нашей фантазии, в нашей фантазии Н-да. Мгм. И подливать, подливать, а, что там могут? Раствор, абсолютно верно.
там раствор или что там делается, я не знаю, я не знаю, как в обст э, как выглядит кирпичный завод.
Ну, раствор вот хорошее слово, да.
Вот. И, соответственно, если человека устраивает и он получает д достаточную за свою работу оплату труда, то, я думаю, что он может быть, да. М.
Мгм. Понимаешь, это вот мы с тобой начинаем выдумывать вот эти идеальные работы, там, человек должен быть творческая должна быть работа. Не обязательно. Всё зависит от, э, человека, чем он хочет заниматься или что он делает.
<blows air> Может быть, может быть. Ну, у меня личный пример- я всегда двигалась за деньга за деньгами, ко когда искала работу.
А я нет, видишь как, а я люблю делать то, что мне по душе.
Ну, у меня был вариант такой, что я пошла очень рано работать, сразу там, можно сказать, еще начиная в школе, я уже работала. Потом я пошла после школы сразу работать и как бы.
Так тебе было сколько лет, если ты в школе, 15?
Ну да, да, я уже подрабатывала. Работала в компьютерном клубе администратором, после шк после уроков в школе.
Или да Мгм. А я в 15 лет в театре, а, отрывал билеты на входе. А когда людей вот в этот, знаешь, такой в вестибюль, это вот этот пю ну, вход в театр, набралось много, то я переходил в гардероб и им же говорил: "Проходим, пожалуйста, в гардероб". Потому что театр был очень маленький.
<chuckles> Ага. <chuckles> Но это это была уже работа, за это уже платили, да?
Мне было 15 лет, да. Ну, это платили-то обычную зарплату, вот эту самую за гардеробщика и за отрывателя билетов. Но я тоже в 15 н начал работать.
Да, ну вот вот, видишь, получа Ну. У меня допустим просто история была такая, что я, например, училась там на одно, например, а работала потом в итоге в другом. И, оказалось, я там просто, я интересовалась, когда видела, там, допустим, я работала мерчандайзером, а, а до этого я пока училась, там, работала продавцом. И я просто увидела людей, которые как мерчандайзеры работают. Я такая: "Так, а чё это за ребята? А чё это они делают?" Так, а, познакомилась с этим мерчандайзером такая: "Слушай, а, там, а, что как, а? А что почему? <chuckles> Расскажи".
Да. Мгм. Мгм. Да. Но это тоже очень, очень удачно, что ты пересеклась с ними, учась.
Н д Ну да, да, я спросила и я в итоге, я в итоге потом пошла туда работать. Просто я поняла, что я мог бы зарабатывать больше, чем продавец, и работа в более маленечко таком формате. Я могу выполнить план и закончить свою работу раньше. Вот. Но я искала где лучше, можно так сказать. Вот.
Мгм. Я понимаю. Я понимаю, всё верно. Но мы с тобой, кстати, здесь тоже схожи, потому что я не просто так в театре работал, я учился на
Цель была, наверно, какая-то. Ну вот, вот видишь!
я учился на звукорежиссёра, и в театре, получается, никто мне не даст быть звукорежиссёром в театре, если я студент 1 курса, к примеру. Вот. И если так коротко, то я подсидел, спустя время в этом театре, звукорежиссёра и стал звукорежиссёром.
Мгм. Да-да, понимаю. Подсидел. Интересно.
Ну, я я подсидел, я имею в виду, я сидел в гардеробе, но получается, что подсидел его, м, в переносном смысле.
Ну, вывод тут такой в любом случае, из всего этого, вышесказанного, что: мне кажется, невозможно, чтоб все люди на планете нашли ту работу, которая им нравится. К сожалению, м, мне кажется, это невозможно. Здесь только можно, наверно, вот, как ты думаешь, надо менять свое отношение к работе.
К сожалению, нет. Да.
Либо искать.
Отношение Ну как, э, как ты поменяешь его? Скажи, пожалуйста, ты скажешь себе, э: "Нет, я всё-таки люблю то, что я делаю"? Как ты это сдела
Нет, ну если нет, ну смотри, если вот я, например, на своей последней работе, где у меня там была карьера, я прям на ней вот чувствовала, что я выгорела, но я, а, настраивала себя, я находила, э, положительные стороны, я старалась отдыхать правильно, э, чтобы у меня было вот это вот дальше желание работать. Я понимала, что, ну, такого уровня работу я сейчас, как бы, простите меня, не найду с таким уровнем оплаты. Я не не так, знаете, э, так бывает, знаешь, такие люди, которые такие: "Ой, всё, я так устал, всё не нравится, вот просто уволюсь". Ну нет. Ответственный, взрослый человек- ты не можешь просто уволить
Да. Мгм. А, я понимаю. Мгм, понимаю я, да. М. Ну, или есть люди взрослые, которые меняют полностью свою карьеру и, ам, был программистом- стал доктором. Это я щас
Ну а почему нет? Я считаю, что вот это как раз таки вариант. Если тебя в долгую в долгой перспективе не устраивает что-то, значит, бери и меняй. Мне кажется, это хороший вариант.
Да. Правильно. Ну вот, вот я не зря этот пример привёл. Моя жена, в приблизительно ей было лет, наверно, 32, 33 - она сказала на одно утро: "Я больше не хочу быть программистом". Сейчас она уважаемый доктор, она много лет отучилась.
О, это очень круто! О, супер! Отличный пример! Это прям, это это такая сила воли должна быть просто, с хара
Представляешь? И она очень счастлива именно, э, что она занимается любимым делом.
Круто. Ну, спасибо тебе, что поделился своим опытом.
Ну и вот, я желаю и тебе заниматься любимым. Пока.
Да, пока.